باقول لِك، أنا عندي مشكلة مأثرة عليا بصراحة، ومأثرة على نومي جدًا، يعني وبتخلّي عندي أرق وإجهاد تاني يوم، لأني ما بانامش كويس. المشكلة إني بافكر كتير قبل ما أنام، آآ، تفكير بشكل غريب بصراحة، ف فباتأخر على ما بانام وكده وباسهر، ف فبيسبب لي مشكلة، ما باخدش راحتي في النوم يعني. مش عارف أعمل إيه ومحتاج نصيحتك يعني.
اهم. بُص، أنا موجودة في أي وقت، وموجودة علشان أسمعك، وأهم حاجة بس إن أنت تتكلم براحتك وتحكي لي وتفضفض لي، وفي الآخر هنلاقي أفكار. مبدئيًا بس، عايزة أقول لك على أي ح على على حاجة، هو معظم الناس، و آآ، يعني أنت أنت مش مش لوحدك يعني، ناس كتير أوي بيمرّوا ب بفكرة الoverthinking أو إن هم يك ي يفكروا كتير قبل ما بيناموا، وبالتالي ده بيأثر عليهم آآ، في النوم، وبيأثر عليهم كمان على روتين حياتهم، و و و و وإن أنت تكمل أصلًا بطاقة تاني يوم، ديّة آآ، مشكلة صعبة. بس، أحب أطمنك يعني، هو ده طبيعي، ما تخ يعني ما تقلقش ولا تخاف. فأنا عايزة أعرف منك حاجة، يعني الموضوع ده بدأ معاك من إمتى؟ الموضوع ده من زمان، والّا من كام سنة، والّا من قريب؟ احكِ لي كده، حصل إمتى؟
هو يعني الموضوع مش مش من زمان أوي، يعني يمكن لمّا كبرت شوية ودخلت ثانوي وكُلية وكده آآ الموضوع زاد ف معايا أكتر. يمكن وأنا صغير ما كانش في دماغي ال الحوار ده أوي يعني. آآ الفكرة إن أنا شخصية حساسة جدًا، فدايمًا بافكَر في ردود الفعل، ولو قُلت كلمة، ضايقت حد مثلًا ممكن يكون حاجة بهزار فأقعد ألوم نفسي طب أنا ضايقته، طب ده يعني بافكَر في أحداث اليوم كلّه آآ بالليل حرفيًا. برضه مع ضغط الدراسة وكده أنا في كُلية حاليًا، آمم، باشوف أنا هامشي في مجالي إزاي، خصوصًا إن أنا قربت أتخرج وفي جيش، كل دي الحاجات ب بتاخد من تفكيري يعني، آآ مستقبلي ولسّه ما قررتش هاعمل إيه، ف فكلّ ده بقى.
إمم. إمم. إمم، ويعني بُص هو واضح من كلامك كده إن أنت شخص على فكرة مجتهد و وكمان حساس زي ما أنت ما بتهتم بمشاعر الآخرين يعني، دي حاجة أحييك عليها بجد، نادرًا لمّا تلاقي حد ده دل آآ حد كده يعني دلوقتي. آمم، فكرة كمان إن أنت بت بتفكر في مستقبلك و و وهتعمل إيه في في الجيش إن ده هيعطَّل شوية بسيطة، ال الشغل بتاعك برضه اللي أنت بتقول عايز تشتغل وكده. فطبيعي جدًا إن أنت تفكَر في حاجة زي كده، بل بالعكس، ده تفكير جيد مش تفكير سلبي، في ناس كتير أوي بتستسلم للأمر الواقع واللي هو ممشي اليوم بيومه و و وكده، بس أنت لأ بت أنت بتفكر في مستقبلك، ويمكن وأنت بتفكر كده تيجي لك آآ فكرة أو خطة مُعيّنة فمش عايزاك تقلق ولا تخاف ولا أي حاجة. طيب في حاجة مُعيّنة آآ بتفكر فيها غير إن أنت يعني غير الدراسة وال والجيش بتفكر فيها قبل ما بتنام يعني والّا هو عمومًا بقى اللي هو أي حاجة حصلت في اليوم إن أنت سواء كلمة ضايقت صاحبك والّا حاجة و ومواقف م كتير يعني؟
لأ هو ما فيش موضوع معيّن أ بافكّر فيه كل يوم مثلًا هو اللي شاغل تفكيري أوي. لأ، هو كذا حاجة. يعني باحس إن الأفكار كُلّها بتيجي في دماغي قبل ما أنام. آآ ممكن ذكرى قديمة آمم كانت سيئة والّا حاجة، موقف مُحرِج مش عارف إيه. زي ما باقول لِك أنا يعني بافكّر في الحاجات دي أوي مش ما بتعدّيش عندي بسهولة. أ حتّى لو الذكرى كويسة، آآ تلاقيني برضه ب فاكر عادي بافتكر والكلام ده. آآ زي ما باقول لِك برضه شوية مستقبلي، فهو مش موضوع مُحدَّد اللي شاغل تفكيري مثلًا ومش لاقي له حل. لأ، بس ساعات بي بيقابلني آه. بيبقى موضوع مثلًا أ بس هياخُد له إيه يعني يومين 3 ما بيبقى أكيد ليه ميعاد وهيخلص يعني مش مش هيكمّل معايا على طول. فهي دايمًا أفكار مُتجدِّدة عندي مش مش حاجة ثابتة لأ.
إمم. إمم. إمم. إمم. هو هو حلو أوي هو حلو أوي إن أنت شخص حسّاس، وشخص عندك ذوق، وإن أنت بتهتم بمشاعر الآخرين وإن أنت ت أ تاخُد بالك وتحسّس على كلامك، دي حاجة واضح إن أنت شخص برضه كمان لَبِق آآ في الكلام مع الناس. ودي حاجة حلوة جدًا أصلًا مُفتقدينها في زماننا ده يعني. فمش عايزاك تقعد تفكّر فيها كتير، وحاول إن أنت تقلِّل آآ الضغط النفسي في إن أنت تقعد ت ت تِجلِد نفسك، أو تلوم نفسك إن أنت قُلت حاجة لأ بالعكس، أنت بتعمل الكلام ده بشكل عادي جدًا. لو في حد اتضايق منّك هو هييجي يقول لك أو هيبان عليه برضه في إن هو مثلًا بِعِد والّا حاجة، فأنت ما تفكّرش في أي حاجة. سيب رَد الفعل لمّا يحصل، تبقى تتكلّم أو تفّكر. بس ما تفكّرش من ال يعني في وقتها. بس برضه عايزة أسألك سؤال طيب، أنت جرّبت حاجة قبل كده تحاول إن هي تهدّيك أ يعني قبل ما تنام؟ آآ برضه عايزة أعرف منّك كده أنت بتشرب كافيين مثلًا، بتتفرّج على حاجة، بتتفرّج على شاشات حاجات زي كده بتزوِّد إن إن أنت تقعد تفكّر كتير؟
هو بصراحة أنا كن باقعد على اللاب كتير عندي، يعني أنا باشتغل freelancer وكده، آآ بيبقى عايز نت كويس، فغالبًا باقعد بالليل آآ، عشان النت يبقى مستقر وكده، فده بيبقى قبل ما أنام على طول فعلًا. بس ده الصراحة ما بيبقاش ما بيبقاش كل يوم، يعني أيام بس كده محددة في الأسبوع، يوم ويوم، يعني بمزاجي شوية. آآ، برضه أنا باقعد على التليفون كتير قبل ما أنام بصراحة، بس أنا باخدها من ناحية إيه، إن أنا أما هاقعد على التليفون كتير، آآ، هاتعب بقى أكتر، ع اللي هو النوم خلاص هيغلبني بقى، فهانام ومش هافكر في حاجة، عشان أمنع التفكير ده. بس مش عارف، باحس إن لأ، ده ما بيحصلش، أو بالعكس بيزيد، مش عارف. ممكن يكون أصلًا ده السبب وأنا فاهم غلط، فلأ مش عارف بصراحة. وبالنسبة لأن أنا باشرب مكيفات وكده، أنا باشرب قهوة بصراحة، بس مش مش كتير والله، يعني مرة في اليوم. مش مرتين بالكتير، إمم.
إمم. إمم. إمم. إمم. ما هو على حسب برضه أنت مثلًا بتشربها على حسب بتشربها مثلًا بالليل؟ آآ، يعني مثلًا معروف إن أنت لو شربتها بعد الساعة 18:00 أو 19:00 بتأثر عليك في ال في النوم العميق نفسه. يعني ممكن تنام ساعتين مثلًا، أو النوم متقطع بسبب شرب القهوة، بس اللي هو بتأثر على النوم العميق. فأنت لو شربتها خلال ساعات بالنهار، آآ الموضوع بيبقى أقل حدية شوية من ال من من بالليل. فأنت بتشربها بالنهار والّا بالليل؟
هو هو ساعات كده وساعات كده. يعني ساعات لمّا باكون مضغوط في دراستي وح محاضرات كتير عايز يعني أخلّصها وكده، ف فمحتاج وقت ومحتاج أكون فايق. فلأ باشربها بالليل. بس بالليل ده يعني مثلًا الساعة 20:00، 21:00 كده عشان تبقى تطوِّل معايا يعني. وساعات بيبقى الصبح عادي. ما فيش مشكلة بيبقى قبل الساعة 18:00 ف بس بصراحة بيبقى الأغلب بعد الساعة 18:00 لإن أنا بابقى مضغوط في دراستي وكمان الشغل بتاع ال اللاب ده وكده، بيبقى برضه محتاج إن أنا أكون فايق وسهران شوية يعني. ف تصدّقي ممكن برضه تكون دي سبب من أسباب يعني صح؟
اهم. اهم. اهم، اهم. هو أكيد بُصّ، هو واضح كده من كلامك إن أنت فعلًا شخص مجتهد و وشاغل نفسك بحاجات كتير. ب بشغل ودراسة وتفكير في المستقبل، دي حاجة جميلة جدًا. و وأنت شاب يعني أ يعني الناس تتمنى إن أكيد تكون زيك. بس، آمم، هو برضه روتين يومك محتاج إن هو يتعدِّل شويّة. أنت بتقول ممكن تشربها الصبح ال الكافيين يعني ممكن تشربه الصبح ممكن تشربه بالليل. م يعني بالنسبة لك الموضوع مش مُرتَّب أو إن أنت واخِد بالك إن هو ده كافيين لأ، لازم أقلِّله شويّة. وبالنسبة برضه للشاشات، أنت بتقول في أيّام معيّنة بتشتغل فيها وبتشتغل بالليل، فن دي تعتبر شاشات. الشاشات بتخلّي ال ال المُخ شغّال ومُعتمِد إن خلاص في إضاءة وأنت قاعد قدّامها فترة طويلة، أنت مُعتمِد المُخ اعتمَد إن هو صاحي. وفضل لفترة طويلة مُعتمد إن هو صاحي واتخزِّن كده جوّه دماغك. ف حاول مثلًا إن أنت تعمل روتين آآ قبل ما تنام آآ أو عادات للنوم مثلًا إن أنت تفتح مثلًا آآ موسيقى، أو موسيقى هادية أو قرآن مثلًا هادي على حسب أنت بتحب إيه أو بتهدى بإيه. آآ ت تحاول إن أنت تقفل ال الأنوار حواليك آآ يعني إلى حدٍ ما تبقى هادية خالص. وتمنع الشاشات قبل ما تنام على الأقل بساعة. حاول برضه زي ما باقول لك كده، الكافيين مهمًا كان أ حاول تفوق بحاجات طبيعيّة بلاش ال ال الشاي والقهوة بعد الساعة 19:00. يعني ممكن إن أنت ت تاخُد مثلًا حاجات من عند العطار بت بتفوَّق. عسل أو آآ أو أ تَمْر أو أي حاجة من الحاجات اللي هي الطبيعيّة اللي بتفوق ديّة، وتستغنى عن الكافيين بالحاجات الطبيعيّة. يعني جرّب حاجات زي كده وحاول إن أنت ترتِّب أفكارك، وزي ما باقول لك تتكلّم عن آمم لو لو لو أنت خايف من رد فعل حَد، ما تفكّرش كتير فيه وسيب لمّا الرّد فعل أصلًا يحصل. ممكن يكون عادي جدًا والموضوع يعني ماشي عادي خالص مع مع صحابك. وبالنسبة للمستقبل في الجيش، هو طالما ما عندك جيش فهو يعني ده افتراضي فخلاص. أ ده أمر واقع فهتخلّص الجيش على طول، هتبقى مِرتِّب نفسك أنت عايز تعمل إيه. و وما تخافش، يعني دي مش أو مش نهاية الدنيا. أنت لسّه شاب ومستقبلك قدّامك كتير.
بالضبط فعلًا، هو أنا يعني محتاج أعمل كل اللي أنتِ قلتيه لي ده وأرتِب نفسي تاني زي ما أنت قُلتِ لي، وبرضه فكرة إن أنا أستبدل الكافيين بحاجات طبيعية، هي ما جاتش في بالي، فبرضه هأسرِّش عن الحاجات دي، شوف الحاجات اللي فيها فايدة وت وتساعدني، بس ما جاتش في بالي خالص يعني حسيت الفكرة ممكن يعني تنفع معايا وبحيث كده تقلل لي الموضوع شوية برضه. وبرضه الفكرة كلّها إن أنا أرتِب أرتِب نفسي شوية. بحيث إن أنا أخلّص بدري زي ما أنت قُلتِ لي قبلها بساعة والّا حاجة، يعني أحاول فعلًا أعمل ده بجد يعني. فشكرًا بجد على الكلام ده، يعني كلامِك فتَّح لي أفكار كتير كتير بجد، فشكرًا يعني.
امم. بالضبط. على إيه بس؟ وزي ما قُلت لك حاول كده تفكَر في الحاجات دي وترتب ي روتين يومك و وحاول إن أنت تجرب برضه تمارين زي التمارين الاسترخاء واليوجا وتمارين التنفس، الحاجات اللي بتقلل الضغط شوية وهتخلّيك مش بتفكر في ال في الأفكار اللي فيها ضغط نفسي شوية. يعني جرَّب تعمل النصايح اللي قُلت لك عليها و وكمان زود عليها ال التمارين بتاعة الإسترخاء، واليوجا والتنفس واقرا عنهم وهتلاقي إن هم فعلًا فعلًا مرّة على مرّة هييجي هيجيبوا معاك في ال في إن أنت تنام نوم عميق و وما تقعدش تفكَر كتير قبل ما تنام.
بالضبط فعلًا، أنا أنا هاحاول أعمل كده فعلًا لأن ما كانش في دماغي حوار التمارين ده برضه. ف فإن شاء الله يعني تيجي معايا بنتيجة والموضوع يتحل شوية أو يقل على الأقل يعني على الفترة الجاية. فتاني شكرًا بجد يعني على كلامِك ده.
على إيه بس؟ أنا هنا في خدمتك، وموجودة علشان أسمعك في أي وقت، لو احتجت أي حاجة ابقى تعالَ قُل لي.